Est-ce que tu as des exemples d'adaptation, heu, qui ont très bien marché et heu, d'autres qui ont pas très bien marché et pourquoi aussi selon toi, il y en a qui ont bien marché alors que d'autres non?
Alors j'ai plusieurs exemples en tête, hem, alors le 1er, on va commencer quand même sur ce qui a plutôt bien marché selon moi, hem, j'ai alors, j'ai lu en parallèle les la saga de livres et j'ai lu et j'ai regardé la série en même temps de, heu, The Mortal Instruments. Donc, heu, c'est une saga qui fait, je crois 6 ou 7 livres d'environ 600 pages chacun
OK. OK. D'accord. OK.
et Netflix en a fait 4 saisons. Mais malgré tout, pour moi, c'est assez réussi parce qu'alors, pour le coup, ils ont pas du tout suivi, heu, l'histoire du livre, heu, il y a des personnages qui meurent dans le livre, qui ne meurent pas dans la série et inversement, heu, il y a des choses qui sont vraiment, hem, pas du tout similaires mais les points importants sont quand même présents, même s'ils sont pas présents au même moment, que c'est pas amené de la même façon, ils sont présents quand même.
OK. D'accord. Au présent, quoi? OK, d'accord et heu, je sais pas si tu as vu le film aussi, du coup, tu en penses quoi du film?
Heu, alors le film, l'ai vu il y a longtemps, longtemps, longtemps.
Avec Lily Collins.
Ouais, heu, j'étais restée un petit peu déjà sur ma faim parce que, heu, ben, on attendait une suite qui n'est jamais arrivée donc heu, ouais, heu, je je sais plus exactement mais je crois que le film correspond à la 1re saison sur Netflix, il me semble
Ah oui! <chuckles> Ah, OK d'accord.
et donc, ben, en fait, on attend une suite qui n'arrive jamais donc, déjà, rien que ça, c'est frustrant <chuckles> mais il y avait pas eu assez de fans, enfin, ça avait pas suffisamment fonctionné pour, heu, pour qu'ils continuent.
Je peux comprendre. Ah, OK et heu, qu'est-ce que tu penses
Après la série était quand même meilleure. <chuckles>
qu'est-ce que tu penses des personnes qui, heu, qui n'aiment pas qui n'aiment pas Twilight parce que Twilight ne reprend pas exactement, mot pour mot, ce qui a été écrit dans les romans?

OK, et heu, Divergents, j'i j'imagine que tu as tu as lu le livre aussi non? Les livres. Et tu en as pensé quoi des films?
Bien sûr le livre. <sighs> Le 1er.
Sachant qu'il y a eu 3 ou 4, je m'en rappelle plus.
Heu, alors si je dis pas de bêtises, heu, oui c'est ça sauf qu'en fait le 3 il devait le faire en 2 parties et la 2e partie n'a jamais été faite.
Qu'il y en a eu 3. OK.
Donc là encore on est sur une histoire inachevée du point de vue, heu, cinéma. Heu et bien, le 1er film était très très très fidèle. Là pour le coup, heu, on est vraiment dans les clous, et cetera, dans le 2, il y a eu quelques écarts, pas très importants, mais voilà
Oui. OK. D'accord.
et ce qui a emmené en fait au au 3, au volume 3 en en film, heu, les changements qu'ils avaient faits dans le 2 ont amené des changements majeurs dans le 3, mais parce qu'en fait, ils pouvaient pas vraiment faire autrement
Il s'est fait quand même.
et du coup, le 3 est vraiment très, très différent des livres.
OK.

Ah, OK, d'accord. Et, heu, est-ce que le genre est-ce que le genre de cette saga, c'est, heu, fantasy?
Non, pour le coup, non.
OK. Et c'est quoi le genre?
Là c'est de la c'est de la romance, alors <chuckles> ils le classent dans la dark romance, mais le côté dark, heu, on l'a pas trop, <chuckles> je trouve, dans cette saga-là, heu, c'est juste qu'on se retrouve avec heu, des des gars qui ont, heu, qui, sont un peu enfin, oui, qui se la jouent bad boy et qui ont des activités extrascolaires, heu, illicites. On est pas dans la drogue, on est pas dans tout ça, on est dans juste de la vente ouais, voilà, mais heu
OK. OK. OK. Un peu play-boy, quoi?
Voilà, ils font partie d'un gang, mais il y a rien de vraiment heu, dangereux chez eux, quoi.
OK. et heu, c'est quoi ton genre préféré?
Alors j'en ai 2, ça va être tout ce qui est, heu, fantastique, heu et tout ce qui est dystopique, du style, heu, les Hunger Games, heu, Divergente, pour les plus connus, quoi.
OK. OK d'accord.